I see, so ikaw din talaga yung gumawa ng pinaka-output. So meron ba kayong mga check-in points, yung halimbawa kung ang deadline, eh, 1 month from now, so every week, meron ba kayong mga checkpoints, o isang bagsakan lang 'yung pasahan talaga?
Hmm. actually wala, siguro feeling ko ayun yung kulang din 'no, kasi siguro dahil busy rin naman kami sa pagtuturo hindi na namin naisip na dapat weekly, eh, magpapasa ano. Siguro parang nang naisip lang namin bagsakan. Maganda yung point na yun, ah.
Mhm. Oo. Oh, kasi minsan dapat meron kayong cha check-in points kung, ah, 1 month 'yong pinaka-deadline, so at least every week meron kayong, ah, collaboration, or, ah, kahit maliit na discussion man lang. Pero nasubukan mo ba siyang i-remind?
Mm.
Yung hindi nakagawa ng output, oo. Oh oo.
Ah, ano. Na-remind ko siya 3 days, oo, 3 days parang oo, oo, parang sinabi ko sa kanya na ano, "Uy, ma'am, ah, nagbaba po pala ulit ng memo, ha, paa paalala na lang po na ano, sa gan'tong oras, sa gantong petsa po natin ipapasa 'yon." Tapos sinabi niya, "Oo 'wag ka mag-alala, ayos na, okey na." Ayun sinabi niya. So ako parang ano, parang na nawalan ako ng tinik sa lalamunan kasi sabi niya, ayos naman daw, okay na, 'di ba? Tapos nag thumbs up pa siya. 'No ayun pala yung pag thumbs up niya na, ayos na, okey na, na hindi ko pa ginagawa. <laughs> Oo. Kasi parang alam mo mm, dagdag ko lang 'no, nung nagpasa na nung nag though may gawa na ako pero siyempre hindi ko muna sinabi sa kanyang may gawa na, sinabi ko sa kanya na, "Ma'am ngayon na po yung pasahan, ah, pwedeng kunin ko na yung file?" Ta's bigla niyang sinabi na, "Ay ngayon ba yung pasahan, wait lang wala pa kasi akong nasisimulan." <chuckles> Oo. Tapos sinabi ko sa kanya, "Ay ma'am ba't wala ka pang nasisimulan?" sabi niya, "Hindi madali lang naman yun, eh." Ta's pinakita ko sa kanya yung draft, "Nakita niyo po ba yung file ma'am?" Sabi niya, "Hindi pa, ngayon pa." "Sige ma'am, tignan niyo ma'am, ah, ngayon tignan niyo kung kaya pong matapos ngayon." Ta's ang tinignan niya dun niya nalaman na mahirap nga, hindi 'yung iniisip niya, akala niya ata magsusulat lang siya ng ano, 1, 2, 3 foy 1, 2, 3, 4, 5 tapos oo, Ja January gan'to gagawin, February ganun, akala niya ganon pala gagawin. Eh, siyempre ako hindi ako papayag na mag ChatGPT siya, binabantayan ko talaga siya. Kasi, lagot siya sa'kin 'pag nag-ChatGPT siya nakakahiya, 'di ba? 'Pag AI 'pag AI generated 'yung gawa namin, 'di ba? So ayun parang, dun siya na stress na, "Hala, parang hindi natin 'to kakayanin, sa susunod na kaya tayo sumali?" Ayun sabi niya. Ta's sabi ko, "Sige ma'am, ako nalang bahala, pero sa susunod ano," sinabi ko, "sa susunod ma'am, ah, 'yung part nalang natin gawin natin, ah. Pero okay lang ma'am, ah, magagawan ko ng paraan yan." yun. Ta's ayun na, sobrang
Prior to deadline? Oh, ah Mm. Okey. Oh. Okey. Oh, my goodness, okey. So nung nalaman oo, mm, go ahead. Oo. Talaga ba? Okey. Mm. Ng co comment na oh, oo. Okey. <laughs> Okey. Oo. Oo, oo. I see. Mm. Okey. So, buti may ano ka, may buffer ka, meron kang, eks no! Meron kang, ah, Plan B nung hindi siya nakapasa. Papaano 'yon, ah, naramda naramdaman mo ba na magtatagilid 'yong sagot niya na may thumbs up or papano mo nagawa ng gano'n kabilis?
Mm.

Inis lang, ayun lang 'yung naramdam konting inis lang naman, pero sinabi ko nga sa kanya parang biniro ko na lang siya na, "buti nalang fairy godmother ako madam, ah." sabi ko sa kanya, oo, pero hindi sa lahat ng oras fairy godmother ako min minsan nagiging dragon ako. Oo, actually grateful talaga siya na tuwang-tuwa siya kaya kahit papa'no nawala din naman 'yung inis ko kaya parang inisip ko na lang na, tutal ano baka nasa sitwasyon lang siya na ano talaga sobrang stress kasi nga gawaan na namin ng grades din no'n. So parang, oo, so parang inisip ko na lang ng gano'ng part 'no, parang parang saka inisip ko na what if 'pag sa'kin nangyari 'to na tapos, ah, totoo naman talaga na nawala lang talaga sa isip at hindi lang napaghandaan 'no. So parang minsan mai mainam din minsan na parang iniisip ko na lang na minsan mainam din na ano 'yung mapagkumbaba tapos, ah ah ibinababa nalang muna 'yung sarili ano kasi <smacks lips> ala alam mo 'yun ginawa ko naman kasi talaga 'yung nakipag-collaborate naman kasi talaga ako para tumuo para makabuo ng network, di ba? Lalo sa kanila. M
Okey. Ah, okey. Grateful ba naman siya? Okey. Ah, okey. Hmm, okey. Hmm. Oo. I see. Alam mo, oo, ang bait mo 'no, kasi na binibigyan mo ng benefit of the doubt 'yung mga problema na dumarating sa'yo hindi mo agad jina-judge. So napakagandang ano nun 'no, quality nun as a leader at the same time, kasi nga hindi naman laging, ah, alam mo na marong mababang kalooban para intindihin 'yung mga tao sa paligid nila, pero in your case, kung tutusin nga yung mga ganyang sitwasyon talaga lalo na kung ano na ipitan na minsan talagang ano di ba, ah, lumalabas yung tunay na ugali. Pero in your case, oo, mas inunawa mo pa binigyan mo ng benefit of the doubt si another teacher at yun at least alam na lang niya 'no, malinaw na ba sa kanya na next time hindi na sana hindi na maulit 'yung mga gano'n kung sakasakali?
Hmm. Totoo. Mm. Feeling ko naman kasi parang binaba ko na ako, kasi no'ng nalaman namin 'yung resulta as actually tuwang-tuwa din siya tapos sinabi niya na, "Uy babawi talaga ako ah, sa susunod" sabi niya, tapos sabi ko sa kanya, "Talaga lang maam, ah, bumawi ka kasi hindi parang hindi ta hindi natin feeling ko hindi tayo matatanggap kapag ano 'pag, ah, 'pag hindi tayo nag-collaborate dito kasi kailangan ko rin ang talino ninyo" sabi ko sak sabi ko talaga sa kaniya.
Mm. Ayun. Hmm, okey. Oo. Oo kasi siyempre parang mas ano na ata 'yun 'no kailangan mas malaking event na 'yun. 'Yung 'yung 'pag, ah oo, di ba? So dapat talaga kailangan tulungan na, so 'yun at least di ba, nagpakita siya ng commitment sa susunod na activity ninyo. So kailan naman 'yung magsisimula, o na on on ah, working on it na ba 'yan?
Opo, totoo. Ah, it O ano na ito sa after next 1st week ng 1st month na 1st week ng February mag-start na siya. Oo, so pe medyo ano na rin medyo excited na rin, oo. I mean excited kasi alam mo 'yun for clout din naman 'yong pagkapanalo namin 'di ba, so parang wala pa kasi akong achievement, eh, kaya parang sobrang tuwang-tuwa sila na sa school namin may gano'ng nangyari, so masaya ako.
Ja ah, February, okey. Okey. Sabagay. Oh. Mm, masaya rin ako para sa'yo at congratulations. So 'yun lang mag-iingat ka, ha. Thank you, sa pag-share.
Maraming salamat! Paalam!